बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से और मैंने भी देखा है ना, आजकल जो है नकारात्मक खबरें काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं। क्योंकि मतलब सोशल मीडिया में पहले तो देखा होगा आपने काफ़ी आसानी से जो है ना, खबर इधर-उधर चली जाती है और मैंने देखा है कि लोग जो है ना, बिल्कुल इतना भेज क्या रहे हैं आगे? और जैसा उनको मिलता है वैसे ही आगे भेज देते हैं और इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है ना, बुरी खबर फैलती है और लोगों की मानसिकता पे भी असर पड़ता है इससे। मुझे लगता है कि हमें जो है ना थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि या खबर आगे भेजने से पहले कि सच्ची खबर है या थोड़ी बुरी खबर है मतलब या नकली है। क्योंकि सोशल मीडिया के मतलब माध्यम से जो है ना, हम काफ़ी आसानी से जो है गलत उम, मतलब वीडियो भी इधर-उधर भेज देते हैं और आपने देखा होगा आजकल एआई की मदद से किसी की भी मतलब वीडियो बना सकते हैं, मॉर्फ्ड वीडियो बन जाती है। जिससे भी जो है ना लोगों के दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका क्या विचार है इस पर?
हाँ, हाँ। हाँ। अ हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ, हाँ। सही बात है। सही बात है। हाँ। हाँ। हाँ, हुँ। हाँ, हाँ, सही बात है। हाँ। अ, बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए टेक्नोलॉज़ी का कुछ लोग बड़ा गलत उप अ, उपयोग कर रहे हैं और उस वजह से मुझे लगता है कि कई लोगों को बहुत सी परेशानियाँ भी होती है, तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें अपने जीवन में। और ज़्यादा फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे तो जाहिर-सी बात है मुझे लगता है कि आप जीवन का अच्छ असली से मजा ले सकेंगे, और कहते हैं ना कि देखिए अ, अपनी सोच को बदलेंगे आप, तभी परिस्थितियाँ भी अपने आप बदलने लगती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपके विचार जान के और आशा है, फिर आपसे बात होगी भविष्य में अ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।
हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ, जी। हाँ। जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी कुछ जानने को मिला। आशा करता हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी भविष्य में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।
जी। जी। धन्यवाद।
जी, धन्यवाद।